Faz faz assim um ano que que eu já não sei mais o que que é almoçar. Sabe aquele nosso almoço brasileiro gostoso? Porque realmente eu estou saindo de casa às 11:30h da manhã, eh, não não tem assim um restaurante no caminho, tal. Eh, e aí eu acabei parando assim de de almoçar. E aí lá no escritório, normalmente assim, eu fico real sem comer ou eu como, eh, alguma besteirinha.
Uhum. Batata frita, um sanduíche da máquina.
Então <laughs> lá eu como assim bem pouco, assim, não como muito, mas, eh, às vezes eu como assim, eh, um snackzinho, essas coisas bem americanas, assim, que é um ai, uns uns queijinho com com uma bolachinha que vem assim, né, então essas besteirinhas assim. É.
Hum. Hum, não, tudo isso é processado, né, é tudo processado na verdade, v não não te alimenta, né, dá aquela sensação que você comeu, mas realmente não está alimentando o teu corpo, você precisa levar snacks saudáveis para isso para o escritório. Se você não quer levar, fazer uma comida no final de semana, fazer aquelas, já deixar toda a comida preparada da semana e levar a marmita mesmo para você comer no escritório, você pode optar por coisas mais saudáveis e levar de casa, fazer o teu próprio sanduíche com aquele pão que você comprou, é a hum, a massa boa, sabe, aquele não aquele pão das bolsas, um pão que você vai numa num lugar e compra especial, né, na uma
Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Sim, que você sabe o que que é, né.
Uhum, pa eu ia dizer o pão de verdade, né, um pão de verdade. Você comprar, começar a comprar comida verdadeira, né, levar uma fruta, fazer um sanduíche gostoso com peito de peru, 95% carne, tem que olhar porque tem muitos que são 60.
É. <giggles> Não, exatamente. É. Ah, que que